Ờ, đúng rồi, mình cũng thỉnh thoảng mình có nghe nhạc Việt á bạn, nhưng mà mình nghĩ nhạc Việt nó chưa hẳn là gu của mình. Tại vì nhạc Việt mạnh về cái đúng rồi, nhạc Việt nó mạnh về thể loại Ballad, trữ tình là nhiều, còn mình thì từ lúc mà bạn trai mình khai phá cho mình nhạc Rap á cái mình thấy mình thích nhạc sôi động lắm bạn, tại thật ra nhạc Rap nó rất là sôi động nha. Ừ, ô kê, ừm.
À, kiểu chưa đủ wow ha? Ừm. <laughs> Ồ, thế hả? Ừm. Thế là khi mà bạn c nói chung là cái gu âm nhạc nó thay đổi liên tục như vậy, và chắc cũng là cách một khoảng thời gian dài thì bạn mới đổi gu một lần, thì có bao giờ bạn ngồi lại, bạn nhìn lại cái gu của mình, nó thay đổi như vậy thì, ừ, nó có, kiểu, liên quan đến nhau không?
À, mình thấy có đó, như là nhạc, ờ, nhạc nhạc Rap á, cái thời điểm mà mình học đại học mình quen bạn trai á là nhạc Rap á là nhạc Âu Mỹ á, thì nhờ cái việc đó mình mới tiếp cận được với nhạc Âu Mỹ nhiều đó bạn. Chứ ngày trước nếu mà không có biết nhạc Rap Âu Mỹ mà bạn trai giới thiệu chắc mình nghe nhạc Hàn Quốc hoài quá. Tại vì mình thích cái kiểu mà, ờ, nhóm idol rồi năm sáu người nhảy giống nhau á, lên vũ đạo giống nhau rồi hát, rồi nhảy á.
Ừm. Ồ. <laughs> Đúng rồi, sẽ trở thành một người hâm idol K-pop Ồ, bình thường. Hồi xưa là cũng có cái trend nhảy nhảy nhảy những cái bài hát đấy, đúng không?
Mình thích cái kiểu đó. Nhảy flashmob, đúng hông? Nhảy lại á, nhảy ở công cộng, đúng hông? Đó, thì hồi đó mình chỉ thích vậy thôi.
Ừ, đúng rồi. Cũng có rất là nhiều cái thú vị từ cái xu hướng nhạc này ấy. Ờ, và bạn có biết là cái công nghệ ấy, hoặc là mạng xã hội ấy, nó cũng có ảnh hưởng tới cái cách mà bạn tìm nhạc như thế nào hay không? Ví dụ như, kiểu là, tìm ở trên TikTok này, Spotify này, hoặc là trên Zing MP3 này, đấy, có thể làm thay đổi không?
Chính xác. Ừm. Ừ, rất là nhiều nha bạn. Từ lúc mà bắt đầu có các cái nền tảng phát nhạc trực tuyến như Spotify, Apple Music, thậm chí là YouTube nó phổ biến đi nha, thì mình nghĩ là nhờ nó mình tìm ra được rất nhiều đặc nhạc mới, ờ, không có gói gọn lại như là những cái trang web địa phương nữa, trang web nhỏ nhỏ nữa đúng rồi. Ờ, nó gợi ý nhạc cho mình, ví dụ như là hồi đó mình nghe, ơ, ch Rap của Drake đi, thì nó sẽ giới thiệu cho mình thêm rất là nhiều nghệ sĩ Rap nổi tiếng khác để mình nghe. Rồi bây giờ cũng vậy. Khi mà mình nghe Taylor Swift, mình nghe Ariana Grande nó sẽ giới thiệu thêm cho mình các nghệ sĩ khác, mà không phải nữ, nam cũng có nữa, giới thiệu luôn cái nghệ sĩ nam để mình nghe. Thì mình thấy đó là một cách rất rất- rất là hay. Và cái bảng xếp hạng á, mỗi tuần nó cập nhật bảng xếp hạng nữa, mình hay nghe nhạc trên mấy bảng xếp hạng lắm.
Ồ. Ừm. Ồ. Rất là tiện nhỉ? À. Ừm. Ờ. Ừm. Vậy thì, ờ, bạn hay nghe nhạc như vậy, có bao giờ bạn nghe nhạc theo, kiểu, ờ, trend không? Chẳng hẹn hạn như là những cái bài mới ra thì tất nhiên nó sẽ gợi ý, đúng không? Và bạn hay nghe nhạc kiểu vậy không, hay là đôi khi bạn nghĩ là bản thân có những cái gu riêng thì không cần phải gợi ý đâu, bạn sẽ tự tìm?